Was kostet das? Wie kommt man dahin? Diese, ähm, log logistischen Angelegenheiten.
Ja. Ja, okay, ja, ja. Also, du meinst so 'n Minimum dann, dass du dich so 'n Minimum vorher drum kümmerst? Mhm.
Und ja. Ja, also, ich ich, ähm ich sammle einfach mal die Informationen und dann habe ich das im Hinterkopf quasi. Aber dann, wann ich da hingehe, das passiert dann spontan.
Okay, alles klar. Okay. Ah ja, schön. Also, du vermischst es dann so 'n bisschen. Okay. Also bei mir ist es, hm also, es kann manchmal kann es spontan sein und manchmal kann es aber auch wirklich geplant sein. Und, äh, ja, ich mach es dann wahrscheinlich dann schon wie du, dass ich so auf jeden Fall auf die wenn es 'ne Internetseite gibt, dann gucke ich mir die auf jeden Fall an, schau schon irgendwie, wo genau die Adresse ist, die wann es auf hat, weil es ist ja sehr un se ja. Ja, genau.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja, die Anfahrt, wie lang das ist. Weil man oft halt, muss man schon früh morgens, äh, los. Und dann ja, wenn du dann anfängst, das zu spät, ähm, dir zu überlegen, dann ist kann schon ja, kann schon zu spät sein.
Ja, eben, genau. Ja, ja. Ja. Ja genau, auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Äh, was wollte ich denn? Also, wir waren mal in in Irland, genau. Letztes Jahr haben wir 5 Tage Irland gemacht und da haben wir so die die schönsten Dinge eigentlich gesehen, so. Also, was hei da gibt es ja noch ganz extrem viele, aber wir haben schöne Sachen gesehen und haben dann j ja, unglaublich, ganz viele. Und teilweise sind wir, also, spontan einfach hingefahren und haben uns das dann angeguckt, wenn es so draußen war irgendwas. Und wenn es dann halt aber so irgendwas war, wo man dann Eintritt bezahlen musste, ja, haben wir auch schon mal kurz geguckt, wie es ist, also, wie man
Mhm. Mhm. Ja. Also, es gibt ganz viele Sachen, meinst du dort? Aha. Mhm. Ja stimmt. Das mache ich auch, ähm, äh, manchmal kurz davor. Also, ähm, ja, wenn man Eintritt bezahlen muss, dann muss man <chuckles> sichergehen, dass das dann einen auch interessiert.
Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ganz klar. Und uns ist dann nämlich was passiert. Wir ha also, wir hatten die, äh, die The Cliffs of Moher haben wir angeguckt, also, da musst du auch Eintritt bezahlen, aber, ähm, das war also, das war eigentlich ein großes eine große Sache, weil das war ziemlich weit. Das sind, glaube ich, fast 10 Kilometer hin und zurück, die man laufen muss. Und dann hatten wir noch
Ja. Okay. Man muss das laufen, um diese Kliffe zu sehen?
ja, du ja, genau, du läufst die Klippen dann so ab. Also, es ist ziemlich weit. Es ist sehr schön. Also, ich kann es wirklich wirklich, ähm kann ich das empfehlen. Es ist sehr schön, aber sehr weit.
Ah. Also man man läuft dann man läuft dann quasi 10 Kilometer, bis man dann diese Kliffe sehen kann?
Ja, ne, ne, du du läufst eigentlich 10 Kilometer die ganze Zeit auf den Klippen drauf. Das is das ist, ja so ja, so weit.
Ah, okay. Also, theoretisch könnte man dann auch nur die halbe Strecke machen.